Iya paham, oh dia merasa setara, iya. Heeh.
Iya. Mhm, jadi kan beda dong posisinya am a a sama-sama wanita yang disayangi sama suami aku aku bilang sama suami aku, "aku tidak pernah meminta kamu untuk memilih, tapi tolong kalau ibu kamu tuh misalkan serang aku, bicarakan aku aku ini istri kamu, kamu mesti bisa bilang, eh bagaimanapun ini ibu anak-anak, ini setengah dari aku. Aku tuh sama istri aku tuh satu" aku bilang gitu sama suami aku.
Iya. Iya. Aku juga di gituin sih, Kak, aku di gituin juga sama istri aku ketika ada momen yang mirip sama Kakak, iya aku di gituin, iya aku jadi belajar benar benar belajar saat itu, oh ya saat itu posisi istri aku memang nggak salah gitu. Nah terus
Oh, jadi belajar juga nih ya. <laughs> Iya, karena biar gimana pun, Kak, eee, suami aku itu kan anak ya, Kak, ibunya marah kayak gimana aku bilang sama dia juga kenapa aku selalu lewat suami aku, "kalau kamu yang ngomong, kamu paling kenal cara ngomong sama ibu kamu gimana".
Mhm. Iya, supaya lebih masuk ya.
Iya, ditambah lagi, posisi aku itu juga jadinya aman, karena sebenarnya kan nggak perlu bersaing gitu, posisinya nih setara lah gitu. "Dan lagi pula kalau sakit atau apa kan aku yang di sebelah kamu, sebenarnya ibu kamu tuh mesti bersyukur, aku tuh ngejagain anaknya" kan mau dibilang, benar nggak, gitu? Heeh.
Iya nggak perlu. Mhm. Iya, tapi tapi entah kenapa memang hal seperti itu biasanya sih memang terjadi pada umumnya juga ya. Cuman mungkin, mmm, pertanyaan aku yang mungkin terakhir, tapi nggak tau juga sih apa yang terakhir apa nggak gini, gimana kamu bisa bedain antara rasa bersalah yang benar atau sehat dan rasa bersalah yang sebetulnya itu juga salah?
Mhm. Kalau rasa bersalah yang, eee, benar tadi, heeh, yang kayak tadi ak Kak.
Yang benar atau sehat gitu, mhm.
Untuk batasnya.
Yang kayak tadi, pas keceplosan kamu ngerasa salah gitu ya.
Iya aku ngerasa salah, "aduh! Gimana nih" gitu kan, waduh, dia marah, dia apa gimana, tapi aku ngerasa benar ini, memang harus dia tahu.
Harus dikatakan ya.
Iya, karena kalau enggak, bisa melawat e e enggak tahu batasnya kemana gitu, Kak. Ini udah udah kelewatan, enggak bisa, ini dia musti sadar, rumah rumah aku. Dia boleh di sini, mau pakai dapur aku silakan, tapi aturannya ini aturan kami gitu loh.
Oh a mhm mhm mhm. Komit nah iya. Betul betul, jadi su supaya tamunya itu nggak melewati batas yang sudah kamu tentukan lah ya gitu.
Kayak gitu, kalau yang salah, mungkin mhm. Betul, itu, Kak, bukan nggak sopan gimana ya, kalau kalau yang, ya kalau yang rasa tadi yang apa bersalah dan salah, ya kalau kurang ajarlah, Kak, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh. Iya. <chuckles>
Oh iya, itu dia momennya, iya iya iya. <chuckles> Aku sam aku yang nanya aku yang ng ngg nggak kepikiran jawabannya. Oke, Kak, eee, aku sebetulnya suka sharing sama Kakak gitu ya, selalu dapat insight dan pengalaman baru, aku mau makasih atas kesempatannya lagi nih, bisa ketemu gitu ya, eee, semoga kita bisa, apa namanya, jumpa kembali ya untuk cerita-cerita hal lainnya.
<chuckles> Ya terima kasih banyak juga, Kak, bisa bercakap-cakap dengan Kakak. Sampai jumpa.